Waktu itu banyak yang pesan dari teman-teman tuh banyak pesan gitu kan es <clears throat> kenapa? Iya, akhirnya kan ini iya iya iya, jadi kan saya juga pindah kan. Jadi udah udah gak ada udah gak bisa mhm, jadi pindah dari rumah itu gitu. Tapi kan istilahnya disayanya yang masih, <clears throat> apa, eee, banyak banyak kenangan gitu kan banyak, eee, ada pengen lah heeh, ada pengen bikin yang kayak gitu, gitu kan, jadi berusaha nyari sih. Meskipun ada ini yah, ada keluarga yang dari Makassar yang bukan yang ngajarin dulu sih, udah gak ada juga karena beliau ud e termasuk kalo, apa, buyut gitu waktu itu, mhm. Jadi heeh, jadi waktu ada saudara yang, eee, lebih muda lah ya dari Makassar, itu juga gak sama hasilnya. <laughs> Udah beda, heeh.
Oh, terus gimana dong itu yang suka pesen? Kan, eee, <clears throat> ibu Kakak udah gak ada tuh, terus gimana tuh, pada kangen dong pengen pesen lagi gak bisa? Oh oh gitu, mhm. Mhm, jadi kepikiran ya pengen bisa gitu ya, Kak? Mhm. Iya Kak, yang pertama kali ngajarin itu, heeh. Oh. Oh, gitu, wah. Mhm mhm. Oh, tetap beda iya ya, susah ternyata ya, e apa, bikin resep turun temurun ternyata sulit juga ya walaupun kita ini banget ya, satu keluarga terus ibaratnya diajarin langsung gitu sama yang punya resep.
Eh, heeh. Iya. <clears throat> Mhm. <sniffs> Iya, jadi harusnya diajarin yang dari, apa, dari yang ini ya, yang dari buyut itu tadi ke ibu saya, terus ibu saya harusnya kan ngajarin ke saya, cuman waktu itu kan mungkin karena saya masih masih kuliahan, masih, apa, belum fokus lah modal belajar-belajar kayak gitu kan. Jadi, cuman inget rasanya doang gitu, eee, cara ininya belum bisa bener-bener, apa namanya, bisa persis sama belum bisa gitu.
Mhm. Ah, betul. Eh, iya. Hmm. Oh, gitu. Oh, makanya masih ini ya Kak, masih coba-coba sampai dapet rasa yang sama, wah, keren banget. Kak niat sekali sampe, apa sih, biar bisa dapet resep itu, keren. <laughs>
Iya, masih coba iya iya gitu. <clears throat> <giggles> Mhm, penasaran Kak, soalnya, gimana sih cara bisa se seenak itu ya kan, meskipun heeh, meskipun kita nyicip dibeli di resto atau ada keluarga bikin waktu Lebaran juga, tapi gak ada yang bener-bener sama, makanya kan penasaran gitu loh, mhm. <clears throat>
Oh, iya sih. Mhm mhm. Oh, iya ya, apalagi itu kan makanan khas ini kan ya Kak, Hari Raya ya, Kak, ya pas acara-acara ngumpul keluarga gitu kan. Wah, kalau berhasil, eee, terus, apa, Kakak, apa, pas acara besar tuh, e Hari Raya terus Kakak, berhasil terus Kakak bagi-bagiin ke keluarga besar, wah kebayang tuh pasti pada kaget, <chuckles> heeh.
Iya, betul. Iya, <clears throat> mhm. Nah. <chuckles> Betul. Mhm. Heeh, iya, iya iya, bener, karena wah ini pasti, eee, apa, ada kenangannya kan ada memorinya gitu kan. Jadi itu, eee, pasti ini lah ya, <clears throat> mmm, <tsk> membawa kenangan tersendiri lah, eee, apa, kesan-kesan tersendiri gitu lah Kak, kayak gitu, iya, mhm.
Mhm. Iya, betul betul. Ah, bener bener bener bener sih, jadi kayak, apa sih, memori-memori yang waktu kumpul, kalau masih masih pada utuh, masih pada ada, gitu ya Kak? Nah Mhm.
Iya. Iya iya iya, kalau Kakak, masih ini juga suka masak-masak kayak punyanya ibu gitu?
<clears throat>

Heeh, sama sih suse susah ditiru, ya, gitu, masakan <laughs> ibu, tuh, jadi, biasanya pengennya minta udah jadi. Iya, untungnya aku masih ada ibu aku.
Sama, ya? Iya, benar benar. Iya. Mhm. <clears throat> <laughs> Apalagi masak hari-harian, ya, biasanya kan, udah, pokoknya siap aja, tinggal makan. <laughs> Heeh, iya.
<laughs> Bener, benar banget, Kak, setuju, gitu, pengennya udah terima jadi gitu, pengennya, eee, udah ada gitu, sih. Kadang abis, eee, susah benar Kakak, e ep makanya aku salut banget loh sama Kakak sampai apa ya, sampai coba-coba gitu, kan, sampai, eee, pengen dapet rasa yang sama gitu keren banget, loh. Iya. <laughs>
Heeh. Heeh. Eh. Heeh. <clears throat> Iya, penasaran soalnya. Iya, iya, iya, ada yang penting ini, Kak, apa, selalu diingat gitu, kan, jadi semoga suatu saat itu kita juga, eee, bisa ketemu momennya supaya, "Oh, ini seperti ini rasanya." Terus, habis itu, eee, kita ada, apa ya, ceritalah yang bisa disampaikan ke yang lain, gitu, kan. Yang penting ingat sama ini ya, Kak ya, suasana rumah itu yang bikin hangat ya kan? Mhm.
Heeh heeh he Oh. Ah, benar benar benar benar banget. Setuju setuju. Ah, benar, itu, sih, suasana rumah, orang rumah, pokoknya itu yang paling bikin ngangenin sih ya dari makanan itu. Mhm mhm mhm.
Mmm, betul. Iya, kangen, iya, oke. Oke, deh, Kak, makasih, ya, obrolannya seru banget, heeh. Sampai ketemu lagi nanti, ngobrol lagi. Oke, sip sip, makasih, Kak, selamat sore. Yuk, dadah.
Kak, makasih banyak untuk ceritanya iya, aku jadi terinspirasi. Heeh. Iya, selamat sore.

Kan sayang misalnya kan ini kan ada kenangannya gitu loh, meskipun coto Makassar yang jual banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin yang khas resep keluarga itu kan ada ceritanya gitu loh, ya gak sih? Mhm, mhm.
Ah, betul. Iya iya. Ah, betul betul kan kadang beda kan kalau punya, apa sih, cita rasa keluarga sendiri entah itu ditambahin bumbu apa, atau misalkan, eee, ada tambahan, eee, bahan apa gitu kan yang beda dari yang lain, kayak gitu kan, Wah. <laughs> Heeh heeh heeh.
Iya, bener. Heeh, iya iya. Iya, betul betul, iya kalau nggak salah tuh Ibu saya tuh memang pernah bilang sih, "Ini dikasih ini supaya enak," gitu kan, dikasih kayak kacang apanya gitu loh tauconya apa apa gitu. Nah heeh, jadi ini coklatnya tuh coklat, eee eee, keliatan enak gitu loh, kalau masih di masih beli tuh masih bukan coklat gitu, Kak, jadi kayak kuah apa ya, kayak kuah rawon gitu kan, rawon yang agak coklat o kalau beli itu, heeh, tapi kalau punya ma heeh, beda beda kalau buat saya itu kayak kental wuenak gitu loh. Jadi
Hmm. Iya iya iya. Hmm. Oh, i iya iya iya, kan beda ya padahal rawon masak-masak terus. Mhm mhm, bener.

Wah, keren banget loh Kak, biasanya kan orang, eee, beli ini doang apa sih, ketupat yang udah jadi kan gitu di pasar tinggal ngisi ketupatnya, Kakak dari awal. <laughs> heeh.
Mhm. <clears throat> Heeh. Betul iya, heeh, dari awal. Nah itu terus akhirnya ini saya tularin ke yang kecil-kecil gitu kan. Kalau heeh, mhm, heeh. Jadi kan kalau kumpul kan banyak tuh yang kecil-kecil gitu kan. Nah, "Ayo ayo kita bikin," kayak gitu. <laughs> Tapi nggak ada yang bisa. <laughs> Nggak ada yang bisa tapi sampai sekarang. Od iya. <sniffs> Nggak ada yang bisa, belum ada yang bisa. Karena kan itu masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri kan gitu, Kak. Mhm, terus, ah, habis sampai tengah-tengah itu sudah terbentuk kotak terus diapain gitu kan. Nah, tu kan harus ditarik ke samping udah kacau dah pokoknya sampai situ udah kacau. <laughs>
Oh, jadi diturunin ya, resepnya ya. <laughs> Nah, betul betul betul. <laughs> Wah dapat pasukan nih lumayan. <laughs> Wah seru. Oh nggak ada yang bisa. Mmm. Apa tuh? Iya iya iya iya iya iya. <laughs> Iya bener kan Aku sih, p a buyar lagi kan, ka nggak keikat atau gimana gitu kan. <chuckles> Heeh.
<sniffs> Heeh. Iya, heeh, itu. Jadi biasanya mereka cuma cuma sampai setengah jadi saya ngerapiin gitu. Nah karena heeh, karena susah kan kalau nggak nggak pas ininya tarikannya itu. Itu nggak bisa ditarik sampai ujung kan. Nah itu kan susah kalau benerinnya. Nah kayak gitu.
Oh, iya iya iya. Mhm. Iya. Ah, bener. Entar diisi berasnya itu buyar pada, <chuckles> tempatnya penuh. Heeh, iya haduh, bener bener
<clears throat> Iya iya kan jadi lubang-lubang kan akhirnya nggak bisa diisi. Nah nah kayak gitu sih. Ya itu, eee, kenangan yang apa ya sampai sekarang lah. Jadi sampai sekarang itu, eee, terus aja teringat, eee, apa namanya saat-saat itu gitu kangen gitu kan. Jadi <clears throat> sama nenek sama ibu gitu kan gitu. Hmm.
Mhm. Iya s Mhm. Seru banget gitu ya. Ajang apa sih, eee, kumpul-kumpul keluarga besar juga kan ya, Kak. Terus bisa kayak nurunin resep kayak Kakak tadi gitu kan turun temurun, bisa juga berbagi resep. Wah seru seru seru banget semoga bisa ada penerus ya Kak, ya, jadi entar diterusin lagi resep dari Kakaknya kayak gitu <chuckles>
Hmm. <clears throat> Iya iya iya. <clears throat> Iya bener. Mhm. Iya iya, itu itu ini sih, jadi kayak cita-cita jadi kayak obsesi gitu, eee, nanti harus mau ini, mau coba bikin lagi yang ini ya, yang mirip kayak gitu. Jadi saya masih ngumpulin apa kayak ini gimana sih resepnya kayak gini kayak gini tuh masih ini lah, masih eksperimen terus lah gitu. Mhm mhm. Pe pengen pengen <clears throat> dapet sesuatu, "Wah ini loh yang pas." Nah itu kan nanti bisa diresepin sendiri gitu loh, Kak. Bener kan Kak, dibukukan. Heeh, heeh.
Mhm mhm. Oh, gitu, oke oke oke. <laughs> Ah bener bener benar, jadi ciri khas keluarga kan jadi apa, resep turun termurun di keluarga Kakak kan?
<clears throat> Mhm, iya maunya kayak gitu sih. Nah, kalau apa namanya?
Bener, wah. Hmm.